Oye, fíjate que quisiera, eh, platicar contigo, mm, principalmente para para desahogarme y y bueno, si si tú puedes, de, ah, hacerme algún comentario, este, eh, estaría bien, me me ayudaría. Cre fíjate que, eh, tengo un grupo de amigos con el que me reúno continuamente, y en en la última reunión que tuvimos, creo que, em, yo no tenía la disposición para estar en en la reunión, y, em, yo quería estar realizando, eh, digamos, que algo que me que me distrajera, platicar con las personas, estar y y entonces, eh, un par de amigos comenzaron a a canalizar todo para hacer una una actividad de juego o de de mm, pues sí, para entretenernos, ¿no?, y como que yo no tenía la disponibilidad. Y y de plano, este, creo que fui grosero y cortante con ellos y, este, les dije: "No, yo no voy a participar eso, yo prefiero mejor irme". Porque era así como que: "Ándale, mira", me decían, me querían me sentí como presionado y y creo que actué grosero y y y les dije: "No, yo mejor me despido. Ahí nos vemos". Y, m me fui. Entonces, este, pues cometí un error, creo que, mm, eh, no no debí haber hecho eso y y no sé cómo, pues, eh, ahora sí que restaurar esa ese, eh, error que yo cometí, ¿no?
Okey, entiendo tu tu situación, pero me gustaría profundizar un poco más para poder, pues, darte una una sugerencia, un consejo para que puedas remediar esto que te está pasando. Me comentas que, bueno, fue una reunión de amigos, eh, y al final como que ellos sugirieron hacer otra actividad, pero tú no <chuckles> tenías muchas ganas y decidiste irte de forma, pues tajante, ¿no? Y ahora te sientes un poquito un poquito mal. Pero cuéntame exactamente, pues, ¿hace cuánto tiempo pasó y y cómo y qué fue lo que pasó, o sea, qué qué fue esta situación tan tan particular, qué fue lo que ellos te te ofrecieron hacer que, pues, no te pareció? ¿Y y por qué no no no quisiste hacerlo, quizás no tenías ganas, simplemente no estabas interesado? Cuéntame, por favor.
Ujú. Ujú. Bueno, e eh, yo creo que en ese momento yo estaba un poquito tenso porque había situaciones en mi vida que que no no estaban bien, y y yo buscaba, eh, como mm, en ese espacio un poquito desahogarme y poder platicar y charlar con ellos, y lo que ellos querían era entrar en una dinámica donde hubiera, este, actividades y y j pues juegos y después, castigos para reírnos un poco y todo eso. Una actividad, digamos que, normal en una en una reunión así de de amigos. Pero creo que mi predisposición a, am, a este, pues eh, rechazarla fue porque yo quería más bien dedicarme a a charlar, a platicar, a escuchar qué me podían decir ellos, y como que se perdió esa oportunidad, y creo que sí sobrereaccioné al respecto, ¿no? Y dije: "Nah, bueno, yo mejor me voy", y actué grosero.
Ujú. Ujú. Okey. Ah, okey, bueno, te invitaron a hacer un, pues, una actividad en grupo que que, eh, francamente, tú no estabas interesado en ese momento, ¿no?, y sí está mejor apartarte. Sí, te te entiendo completamente. Puede ser estas situaciones en las que uno, pues, quizá no está tan interesado y y y piensa que que mejor, eh, <chuckles> respetar lo que lo que él quiere en ese momento, ¿no?, que esa persona quiere. Y bueno, muy respetable lo que hayas hecho, pero tienes razón, puede ser que ellos la hayan tomado, pues, no de la mejor forma. Y creo que tú también te estás dando cuenta que quizás no actuaste conforme al momento, ¿no?, te arrepentiste un poco, pero, pues, cuéntame, ¿qué pasó después del acci del, eh, de este incidente? ¿Cómo reaccionaron ellos, cómo se lo tomaron en ese momento? Eh, ¿y qué ha pasado a partir de este momento dura en en la relación?
Ujú. Ujú. Bueno, este, sí se sintió, eh, en ese momento sí se sintió así como que el choque, porque, mm, creo que sí fui muy tajante y muy grosero. Dije: "No, pues, este, si va a ser así, mejor yo prefiero irme, ahí nos vemos". Y agarré mis cosas y me fui y y, en la despedida, fue así como que sorpresiva. Este, em, y después de eso, hemos tenido, eh, tenemos un grupo donde platicamos, pero, eh, es más impersonal y sí ha sido así, como que el poco trato que he tenido con ellos, ha sido, pues, mm, digamos, eh, no grosero, pero pero sí, este, muy muy, este, eh, formal para lo acostumbrado, ¿no?
Ujú. Ujú. Ah, okey, en entonces por lo que entiendo quizás ellos no, pues, no te han dicho nada, pero tú notas que hay algo que ha cambiado, ¿no?, algo que que puede ser la, eh, que puede ser a raíz de este evento que que tuvieron, este evento en el que tú te portaste un poco directo, quizás no tuviste ahí, eh, el tacto ¿no?, para para rehusarte a hacer esta actividad, sobre todo cuando es un momento, pues, de amigos, entonces, pues, eh, ¿tú creerías que todas como que esta sensación en general es, este, es compartida por todas las personas que estuvieron involucradas o es algo que que quizás tú, pues, dirá, no, pues, si hay una persona que que sí ha platicado conmigo? ¿Cómo cómo te sientes al respecto de eso?
Sí, así es. Ujú. Ujú. Eh, pues eh, la verdad es que no no lo sé. Eh, creo que creo que hay hay un un rango de de, eh, percepciones y de emociones, algunos los el tomaron más en serio, más más a pecho. Este, otros seguramente m más alivianados han de haber dicho: "Pues anda, anda ahorita enojado". Y ya no lo toman en cuenta, pero, este, yo sí me siento apenado con todos ¿no?
Sí, puede ser que pues, ellos no hayan no lo hayan tomado tan bien, ¿no? Después de todo, pues sí, fue un momento como de de convivencia y todo esto. Eh, pues puede ser que que sí que lo hayan tomado un poco un poco a mal. Y y cuéntame un poco pues, ¿cu cuántas personas son las que están involucradas en esta situación? ¿Y cómo tú dirías que es su con su su convivencia? O sea, ¿de dónde los conoces? ¿Cuáles son los gustos que los unen? Eh, ¿cada cuándo se ven?
Bueno, eh, en total son como unas, eh, 14 personas, eh, somos amigos de la de la juventud, este, mm, y y bueno, son son ellos y sus parejas, este, y nos conocemos ya desde desde hace mucho tiempo, décadas.
Ujú.
Y nos reunimos, eh, cu digamos que unas 3 o 4 veces al año, personalmente, así como que todo el grupo, aunque hay luego encuentros que son entre entre, mm, algunas personas específicas, no todos, pero sí estamos continuamente en comunicación a través de de un grupo en el que compartimos, digamos, que lo lo cotidiano.
Ujú. Okey, okey, entiendo que, bueno, ha sido un grupo un poco, es bastante extenso, ¿no?, eh, 14 personas son muchísimas. Y quizás no todas han, se sintieron así, ¿no? Al final de cuentas, creo que debe de haber algunos de ellos, varios entre ellos, que después de tantos años de conocerse, pues, conozcan un poco también tu carácter, ¿no?, las cosas que te gustan. Entonces, no dudo que la verdad, eh, entre ellos haya, n no se sienta no se hayan sentido tanto, así como tú, tú crees, ¿no? O sea, yo creo que ya debe de haber más de uno que comprenda, eh, la decisión que tomaste y, y que te rehusaste a esta actividad. Pero bueno, mira, lo que yo te sugiero es que, que, primero que nada, em, seas seas un poco, pue a puedes empezar, eh, pues, invitándolos a hacer una actividad, ¿no?, quizás un juego o algo en en casa, algo que pueda resarcir esto de una forma indirecta. Y si te sientes, pues, eh, sientes que eso también te puede ayudar, ¿por qué no ofrecerles una disculpa de manera directa, ¿no? Decirles: "Oigan, ¿saben qué?, que, este, pues, me siento muy mal por lo del otro día, eh, m me di cuenta que quizás no no actué de la mejor forma, sobre todo, pues, por el momento que estábamos viviendo, pero bueno, a mí también ya me conocerán, ¿no? Yo soy así, un poco, este, una persona que, mm, que, que le gusta hacer otras cosas, ¿no?, sobre todo cuando, cuando los ve, y, y bueno, es, compréndame y todo esto". Sabes, a veces el hecho de hablar, de ofrecer una disculpa de forma directa, eh, mm, es es vital, ¿no?, para mantener las relaciones en un buen término porque muchas veces damos por sentado que la otra persona o las otras personas, pues, entienden, ¿no?, nuestras decisiones o entienden las las acciones que tomamos y todo esto, pero realmente, em, muchas veces también dejamos en una incógnita, pues, esto y y se tiende a hacer un malentendido, cosas que damos por hecho, ¿no? Entonces, pues, ante nada creo que la claridad de de los mensajes, de la palabra en sí, es fundamental para cualquier relación y sobre todo una relación que, que es de tantos años como la la que me cuentas. No creo que ellos, eh, pues, no estén dispuestos a darte otra oportunidad, ¿no? A lo mejor, y solo están esperando eso, una disculpa, una disculpa por este evento. Quizá no tanto como esperándolo, pero créeme que no no no va a estar de más, una disculpa. Y y pues mira, a ti te va a hacer te va a dejar, eh, tranquilo. Eso yo creo que es lo, mm, lo m mejor. Porque de cierta forma tú ya estás buscando esto esta, resarcir este este error, ¿no? Entonces, haciéndolo de forma directa, eso primeramente te va a dejar tranquilo. Ya dirás: "Bueno, esto ya no queda en mí, yo ya hice mi parte", y y te aseguro que los demás lo van a tomar súper bien. En, na nadie se va a sentir ofendido porque les pidas una disculpa, al contrario, eh, a, incluso hasta los sorprende, ¿no? Y y van a estar más dispuestos a quizás dirigirte la palabra y todo esto, porqué, pues van a entender, ¿no?, que quizás fueron un poco duros también ellos. Entonces, bueno, esa sería mi sugerencia para, pues para que consigas, eh, de nuevo sentirte cómodo con tus amigos y, y pasen este este episodio, ¿no?, que que es, es normal en cualquier relación, eh, amigos o pareja, ¿no?, un un malentendido, algo que de lo que nos sentimos, eh, arrepentidos de haber dicho, ¿no?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Sí, pues, creo que sí sí voy a acercarme a ellos, voy a a pedir una disculpa y a ver, cómo cómo, eh, reaccionan. Creo que lo van a tomar bien, como como tú lo comentas. A lo mejor es más bien mi mi percepción la que me está ahorita, este, agobiando, pero, eh, seguramente se van a arreglar las cosas. Te agradezco mucho por haberme puesto atención y por la la guía que me das, y espero que eso, este, ya pronto esté, eh, pues, eh, subsanado, eh, ya ya te platicaré después cómo me fue.
Ujú. Claro. Sí, em, me alegra mucho que, pues, te hayan parecido prudentes los consejos y no tienes nada que agradecerme de de haberte escuchado. La verdad que platicar contigo siempre siempre es grato. Y bueno, te agradezco y te deseo un buen día.